वाक़ई देखिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं न कहीं शारीरिक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिला और जो देखिए आपके अंक जो है कहीं न कहीं परीक्षाओं में कम हो गए थे, वो भी काफ़ी बढ़े और साथ ही साथ आपकी मेंटल एबिलिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने
हुँ, जी।
तो मैं मैं आपसे ये भी जानना अभी देखिए वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं वो नोटिफ़िकेशन का जो जंजाल है जो कहते हैं चक्रव्यूह है उसमें फंस चुका है और अब वो चाहता है कि नोटिफ़िकेशन को कंट्रोल करना और कहीं न कहीं अपने जीवन को बेहतर बनाना। तो आप उसे कौन-सी या बातें कौन-सी आदतें अपनाने को कहेंगे शुरुआती दौर में? जिससे कि कहीं न कहीं वो भी आपकी तरह काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करे और आगे बढ़ पाए।
जी, देखिए बिल्कुल अ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे जेनजीज हैं, ठीक है? तो मैं उन्हें ना बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग बस एक बार झाँको कि ये जो ट्रैप है बेसिकली कितना बड़ा ट्रैप है। आप लोगों को आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जब आपको ये इस चीज़ों का एहसास हो जाएगा ना, तो बिल्कुल आप इन सब चीज़ों में कभी वापस नहीं फँसने वाले हो। तो बस 1 बार आप झाँक के देखो कि ये ट्रैप ना बहुत बड़ा है, बस 1 बार आप ना खुद को रियलाइज़ करवा लो कि, ये जो ट्रैप है, ठीक है? इसमें पड़ जाओगे ना, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, है ना? तो बस यही मैं उन्हें अ, संदेश देना चाहूँगा कि बस 1 चीज़, 1 बार रियलाइज़ करो। और रियलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं अ, तुम ना 2-4 दिन फ़ोन छोड़ के देखो और 2-4 दिन फ़ोन यूज़ करके देखो, तुम्हें ना जो 2-4 दिन तुमने फ़ोन अ, छोड़ा था, वो उस उस वाले दिन में और जिस टाइम में तुमने फ़ोन यूज़ किया था, उस टाइम में तुम्हें ना, ज़मीन-आसमान का अंतर दिखेगा। तो जी, मेरा तो बस यही कहना है उनसे कि ना बिल्कुल अ, नोटिफिकेशंस को, ना अ, या फिर जो सोशल मीडिया है, उसको बिल्कुल उससे दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, ये सोशल मीडियाऔर इंस्टाग्राम नहीं। जी।
वो तो है। वाक़ई देखिए, बहुत ही कारागर बात आपने बता दी कि आपके जीवन में पढ़ाई आपको सफलता दिलाएगी, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं दिलाने वाले। अगर आप इनसे दूर नहीं हुए तो कहीं न कहीं ये आपको, जो है, आपके जीवन में, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी फैलाएँगे और कहीं न कहीं आपके भविष्य को भी कभी न कभी अंधकार में भी धकेल सकते हैं, जिस तरीके से आपने बताया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीज़ों का विवरण दिया और मैं यही कामना करता हूँ कि जल्दी हमारी फिर से बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने के लिए।
जी, मैं मैं भी आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं भी आशा करता हूँ कि हमारी किसी अन्य विषय पर बात होगी। जी, धन्यवाद।